Aham.
Então, aromaterapia é maravilhoso sem vela, <chuckles> tu é neurótica? então já sabe, descarta a vela. <laughs>
Eu sou esse tipo de pessoa. Ok. Eu sou. Ok.
Um incenso é maravilhoso, que o incenso já te dá aquele cheirinho, te traz calma. Incenso de lavanda, lavanda é super de boa pra quem quer dormir. Um chazinho se você gosta lavanda é maravilhosa, o próprio é, tá vendo, até mesmo um raminho de lavanda embaixo do seu travesseiro sabe, que aí quando você for dormir você simplesmente vira a parte de baixo pra parte de cima, que ela vai tá com aquele cheirinho de lavanda, a lavanda é muito funciona na parte do calmante, né, te ajuda a entrar nessa zona do dormir. Então já não tem nada de fogo em torno, <laughs> já vai te ajudar. Exato, então já um relaxe mais total. Chazinho, tem um chazinho que se chama valeriana. Não vou te iludir, é m é bom viu, funciona, mas não vou te iludir dizendo que ele é maravilhoso, vai ser o melhor chá que você tomou na sua vida, ele é fedido.
Ah é? Tinha menor ideia. Uhum. Uau. Sim. <laughs> Ok. Ok. Ah é, por favor. Nunca lhe falar. Hum. Eita, <laughs> ai meu Deus, por tanto que funcione eu acho que tá bom assim sabe, eu moro sozinha então não tem problema.
Mas É, tanto, até mesmo se fosse acompanhada, não é fedido ao ponto da pessoa sentir a outra pessoa sentir o cheiro, é fedido do ponto que quando você colocar aquela xícara na sua boca tu vai sentir aquele cheiro um pouquinho fedidinho, mas não é um futum digamos assim, é só fedidinho, mas ele é maravilhoso.
Sim. <chuckles> Uhum. Entendi, não não não tem não tem um cheiro agradável, não é que é fedida, só não é, não tem um cheiro agradável como sei lá, um chá de menta, no caso.
É. Exato não é um cheiro f exato, não é um chá de menta, é um chá de camomila, não é um floral digamos assim, mas ele funciona.
Uhum.

Se você gosta de fazer exercício físico, já super vai te ajudar. Você criar
É, você acha?
Super. Você criar uma rotina, que você inclua o exercício no meio. Ah, eu trabalho até 5. Cara, vai pra academia às 18h ou 17h30. Sai do trabalho e vai direto pra academia, pra não ter desculpa, porque a nossa mente é maravilhosa pra arrumar desculpa. <chuckles> Nem passe em casa, você já vai direto. Foi pra academia, malhou, voltou. Eu te garanto que a tua qualidade de sono vai melhorar. Por quê? Você não teve tempo pra pensar. Você já não dormiu bem no dia anterior, né. Já estamos cansadas do dia anterior. Aí você malhou em cima e aí você vai sentar no seu sofá depois daquele belo banho quente. Você vai sentar, você vai ver sua televisão, você vai futucar o teu telefone e o teu telefone tem que ter o não perturbe
Uhum. Pois é. <laughs> Olha. Uhum. Pois é.
ligadinho num certo horário. Aí tá. Às 10 não, porque às 10 você tem que estar dormindo. Às 9 o não perturbe tem que estar on
Sim. Uhum.
entendeu?
Sim, é verdade. Pra não
E se não te chega lá o trin trin trin trin trin, tu não fica tão tentada a ficar ali olhando o que que é, né?